Yun na. At tsaka siyempre 'pag sa mga kainan, sabi nga nila 'pag nagreklamo ka, hindi natin alam kung anong maaaring ilagay sa kung ano man ang ise-serve nila. Oo. <laughs> Oo, meron nga naloka ako dun sa walang yelo naman. Oh <laughs>
Mm. <laughs> <chuckles> Oo, meron talaga iba kababawan lang, maka-reklamo lang ganon.
Oo, ginamit talaga yung customer is always right 'yan. <laughs>
<laughs> Totoo. Uy, salamat, salamat pala sa usapan natin. Natuwa ako masyado. <scoffs> Kain, kain, kain.
Salamat, oo. Ingat.